Então, olha, isso é uma coisa complicada, viu. Porque eu já passei, por exemplo, por algumas fases na vida, assim. Eu me lembro quan é, eu me lembro quando eu estava na faculdade e eu fiz uma faculdade que era era super difícil, né. Eu fiz engenharia civil e e era muito difícil. <laughs>
Hum. Ai, me conta. Hum. Uhum. Nossa! E a ma maioria, imagino que homens.
A maioria homens, isso, isso é com certeza. Mas existiam algumas meninas na minha sala, mas o problema é que eu não era a aluna nota dez de matemática na minha vida escolar toda, assim. Então era algo, assim, que para mim era era difícil, era u era algo que eu gostava de fazer, mas eu não era excelente. E aí quando
Uhum. Uhum. Hum. Nossa! Hum. Uhum. Mas por quê que você escolheu, eh
Então, eu acho que eu quis mais é me desafiar, assim, eu sabia que a engenharia era uma carreira que me daria um retorno financeiro bom e e também, eu gostava do que o engenheiro fazia, mas o estudo, ele é diferente. <chuckles> O estudo da engenharia é, ele exige muito. Oi? Muita teoria, isso. E exige muito, exige cálculos e mais cálculos, então é uma é uma uma área difícil de estudar, assim, né. Porque você tem que estudar, <chuckles> né, não é uma f
Uhum. É diferente, né, muita teori. Muita teoria também, né, muita teoria. Hum. Uhum. Uhum. E i isso acaba te levando isso acaba te levando pra frustração, né? Mas você fica, às vezes, parada, sem saber como como agir, eh, o quê que você costuma fazer quando acontece isso? Você tá ali
Exato. Isso, exato. Então e então, eu tenho dois momentos, esse momento lá atrás quando eu tinha uma frustração porque eu não entendia, isso me motivava mais, eh, eu eu queria realmente entender, eu precisava entender, então eu me esforçava mais. A frustração me levava a isso, esse como se fosse um impulso, assim, para eu conseguir aprender mais.